طبعًا ما هي مستحملة الراجل ف ومتعايشة معاه، فأكيد عارفة الدخلة.
آه. إمم.
فدي إنّما كاخواتي مثلًا هي بابايا هيقول أنتم الاتنين أو أنتم كلّكم أصلًا مش فاهمين حاجة، آه والله بجد مش فاهمين حاجة، فخصوصًا إن أنا يعني إيه، تانية اخواتي وأنا أخويا التاني مسافر، فيُعتبر أنا الكبيرة في البيت، فاهمة؟ فما فيش حد هيفيدني في الصغيّرين يعني، المفروض إن أنا اللي أفيدهم وبش آه المفروض إن أنا اللي أفيدهم، أنا مش عارفة أفيد نَفسي عشان أفيدهم أصلًا، تمام؟ فبقيت بقى اللي هو إيه، أشوف بقى الوقت اللي أنا والدي أعرف أدخُل له الدّخلة فيه، يعني أنا والدي الراجل القديم بقى اللي هو وقت العصرية كده يصلي صلاة العصر وييجي لِك كوبّاية شاي لذيذة، أروح عملاها له واروح بقى إيه، يا باشا إيه، ماسك جورنال ويُقعد، "حبيب قلبي عامل إيه؟" هو أصلًا حتى بيحس بالدخلة، "من إمتى بتيجي تقول لي حبيب القلب" ومش عارف إيه وتعالَ ب
أنتم الاتنين برّه. <laughs> آه، إمم. آه، فهمت. إمم، إمم. هتستعيني بالأصغر منّك؟ <laughs> بالضبط. <laughs> إمم. آه. آه. إيه يا بابا عامل إيه؟ <laughs> أنتِ عايزة إيه؟ <laughs>
"ارغي، عايزة إيه؟" "يا عم أرغي ليه؟ ده أنا جاية بس أقعُد معاك كده، إيه ال في إيه النهارده في جورنال ده، الأخبار بتقول إيه؟" وهكذا، وأدخل بقى، فبيقول لي إيه يقول لي إيه، "طيب خلّصتِ الدخلة بتاعتِك؟ اتفضّلي مع السلامة،" اللي هو ما فيش حاجة نافعة معاك يعني، تلاقيني بقى بصراحة باقول لك إيه بقى، "بُصّ ما أنت هتسمعني يعني هتسمعني، أنا مش هاقعد ألِفّ" وأدُور ومش عارف إيه وكده، ففي الآخر لمّا بيلاقي إصراري كده بالطريقة ديّة بس اخترت الوقت المناسب اللي يسمعني فيه، لأ حقيقي بيسمعني وتمام. آآ، بُصي
إمم. آه. <laughs> إمم. آه، آه. يعني أنتِ بتخططي بتخططي من قبل الوقت المناسب، الطريقة المناسبة، الكلام المناسب، إمم.
آه طبعًا. ما خلاص بقى ما أنتِ أخدتِ رفض كتير، فاتعلّمتِ بقى الدخلة بقى إزاي يعني، فالحمد لله يعني باقدر شوية، حتى لو هو بيصُدّني في الآخر، ف مش بيصُدّني في الاستماع، بيصُدّني في الرأي مثلًا أو ما بيتّفقش معايا، بس على الأقل استمعتِ، ادّاكِ وجهة نظره، سمعتيه وسمعِك، فأنا باشوف إن دي بتختلف كتير جدًا يعني وبتأثر على الواحد. وأنا اتبسطت جدًا في الكلام معاكِ وباشكرٍك جدًا. <laughs>
جرّبتِ واتعلّمتِ. <chuckles> آه، اهم. آه. اهم. أكيد. وأنا كمان، شكرًا جدًا ليكِ، مع السلامة.
شكرًا، مع السلامة حبيبتي، سلام.

آمم، أنا باحس إن أصعب حاجة يعني ال ال برضو ال الأهل بيعملولها إن هُم بيسمعوش الرأي، وبعدين ده بي بيخلّي الغضب فعلًا يكبر جوّاكِ، فاهمة؟ اللي هو غضب بتاع إن أنت أنت أصلًا ما بتسمعنيش، أنت أصلًا مش مش مش ب هو مش حوار، هو ما فيش حوار، وده بي بيسبب مشكلة. وآمم، وبعدين فعلًا لمّا الواحد بيبدأ كلا يعني أنا باحس على طوز على طول أصلًا هو إحنا علينا احنا ك كأطفال كأولاد أيًا كان، إن إحنا اللي على طول نبقى بنعمل ال ال ال آمم، اسمها إيه يا رب؟ الطريق للحوار، لازم إحنا اللي نبدأ، كده كده، هو ده د هو مبدئيًا ضغط عليكِ، اللي هو أنتِ لازم ولازم تفكّري هتقولي الكلام إزاي، مش هتتواصلي
صحيح. تمام. إمم. إمم. أيوه، صح. أ إمم. أيوه لأن يقعد يقول لِك إيه؟ لأ، ما تتكلميش بالطريقة دي، اتكلمي بأسلوب أحسن من كده، لأ مش عارف إيه، فبتبقى بُصي أ
آه، بالضبط بالضبط، ما تعلّيش صوتِك، ما تنف ما تنفعليش، ما تقعديش تتنططي. <laughs>
<laughs> صح. هو تقريبًا مش لوحدي اللي بتُقعُد تننطط وهي بتتكلم تقريبًا.
آه. لأ لأ، أنا ب الموضوع بيبقى صعب، وآمم، و وفعلًا ده بيبقى برضو كمان ضغط آآ، ن نَفسي على الواحد لمّا بتبقى في خناقة في البيت بسبب الموضوع ده، بسبب موضوع إن إحنا مش عارفين نتكلم، مش عارفين نشوف و وشّ لوش كده بنقولها، آآ
إمم. طبعًا، طبعًا. إمم. صحيح، و وبتلاقي طريقتِك اتغيّرِت بقى في أي حاجة تانية، يعني مثلًا طالما الموضوع ده مش نافع تلاقي مثلًا لو مو إمم.
إمم، إمم. أنتِ بترُدّي ب باحترام، بس عارفة الطريقة اللي هو تع ماشي، ماشي، حاضر. <laughs>
آه، حاضر، طَب ييجي يقول لِك أنتِ بتتكلمي كده ليه؟ أنا قُلت حاجة؟ ما أنا باقول حاضر ونعم وطيب أهُه، أنا كده قُلت إيه؟ فاهمة؟ فب فالتاني مثلًا بيقول لِك إيه؟ لأ اتكلِّمي بأسلوب أحسن من كده، طب أنا أقول إيه، أنا قُلت إيه، طب قُل لي كده أنا غلطت في إيه؟
أنا غِلِطت آه. إمم. آه. اهم، إمم.
فبيقول لِك بلاش الأسلوب ده، عشان أنتِ اللي في الآخر هترجعي تزعلي! ما أنا أصلًا زعلانة وأنا لسه هازعل! <laughs>
آه. <laughs> هتزَعّلني أكتر ما أنا زعلانة يا أخي. <laughs>
آه، طيب، هل أنتِ مثلًا اتّبعتِ طريقة آآ، خ آآ، تخلّي الناس مثلًا اللي هي تتكل آآ، تسمعِك؟ يعني داخلة دخلة مختلفة أو كده والّا لأ؟
آه، آه، أنا دلوقتي <laughs> دلوقتي باتعلّم إنه آآ، في أي مشكلة مع مع والدتي بالذات المشاكل الكبيرة، مش خناقاتنا اللي هي ال السهلة اللي كده كده هتتحل يعني، لأ المشاكل الكبيرة في الحياة، دلوقتي بقيت باتعلّم إن يا إما آآ، آآ، الاختيار الأول إن أنا أدَخّل حدّ من اخواتي معانا <laughs>
إمم. تمام. أيوه. <chuckles>
لأن أنا أنا وهي بنبقى على طول أستعين بصديق فعلًا، أدَخّل حد من اخواتي، ساعات بادَخّل بابا معانا، بس بابا عادةً بياخد جمب يعني في صفّها هي، فأنا بادَخّل حدّ من أخواتي.
أستعين بصديق. <laughs> آآ، حِلّوا مشاكلكم بنفسكم، يا إمّا مثلًا والدتِك هي الصّح، هي اللي عارفة، أنتِ مش عارفة حاجة.